Den Pfeffer, den schwarzen Pfeffer. Ich ich denke, äh, damit kannst du mich jagen. Ich habe gern den Knu ja, ja. Ich habe gern den Knuffi, also den Knoblauch und und ich mag auch gern Zwiebeln, ne, ganz klar. Und und als Salz nehme ich rosanes, äh äh äh äh, Steinsalz, ja, ausm Himalaya. Und, äh, ja, dann natürlich Rosmarin und Majoran, lecker. Und und, äh, na ja, fürs für 'n Gulasch 'n richtig schön äh, wie sagt man, ähm
Ja. Echt? Ich liebe Pfeffer. Ja. Okay. Okay. Interessant. Ja. Ja.
na, Paprika. Ja, ja, ja.
Es ah, okay, Paprikapulver oder?
Ja, ja, Paprikapulver natürlich, auch Pa Paprikaschoten, aber, äh, Paprikapulver und dann, ah, hast du mal, ähm
Ja. Okay. Ja.
das heißt, die die die die Rinde von 'nem von 'nem Apfel von 'nem Apfelbaum geräuchert?
Ja. Okay, ne, das habe ich noch nie gemacht. Wie wie schmeckt das denn?
Ne, oh, lecker, lecker. Äh, das schmeckt 'n bisschen Äpfelchen und 'n bisschen, ähm, äh, erdmäßig, weil da was ich damit meine, ist ist, äh, das schmeckt nicht nach Erde, aber das hat so 'n weißt du, so 'n, äh, irgendwie so 'n natürlichen weißt du, so 'n natürlichen Geschmack drin. Ja.
Ja. Erdmäßig, okay. Ja. Ja, na, so ähnlich wie wie Pilze vielleicht? Die schmecken ja auch immer so 'n bisschen erdig.
Nö. Weiß ich nicht. Die einich einzigen Pilze, die ich so mal esse, äh, das sind Champignons. Und die esse ich sehr selten. Ich habe mit Pilzen, das das wir verstehen uns nicht. Mh-mh. Ja, aber da gibt's so viele, ne? Ja, ja. Was für Pilze isst du denn?
Ja, ja. <chuckles> Okay. Oh, ich mag sehr gerne Pilze. Äh Ja, auch vor allem Champignons, aber auch mal zwischendurch Pfifferlinge oder Steinpilze.
Ja.

Äh, ja, ähm, Oma und Opa haben die auch öfters mal gegessen, aber für mich ist das ne, da kannst du da bin ich am rennen wie 'n Weltmeister. Ja, ganz sch
Ja. Ja. Okay. Ja, manche mögen kein falls dir das hm. Wie s ist 'n das mit dem Himalayasalz? Schmeckt das sehr anders als so normales Salz?
Und sonst? Ja, oh das ist ja, ja, ja. Erst mal hat das auch auch, äh, äh, viele, äh, Mineralien, ja, die der Körper braucht, so und das ist gut. Und das schmeckt so lecker. Ähm
Okay. Ja. Okay.
wenn ich das nicht habe, benutze ich Seesalz. Aber ansonsten, ähm, das ist so ein Geschmack und der gefällt und da mag ich gar nichts anderes benutzen. Das ist richtig ja, ist lecker.
Okay, interessant. Das muss ich auch mal ausprobieren, ja.
Mhm, ja, das es es wird wert sein. Das wird sich ja, wird sich lohnen mal probieren.
Ja. Okay. Äh, magst du denn auch scharf? Weil in letzter Zeit mag ich sehr gerne scharf, so eingelag eingelegte Jalapeños, äh, tue ich mir oft ins Essen.
Mhm. Ach Gottchen, ne das ist nicht meine Sache. Ne, war's eigentlich noch nie. Ich mag nicht Jalapeños, die mag ich nicht, ne?
Nicht? Okay. Ja, okay, doch
Ne, mal 'n bisschen mellow ist gut. <chuckles> Ja. Und, ja, und ansonsten, was isst du denn so gerne?
Ja, <chuckles> okay. Oh, ganz Verschiedenes. Äh, also, ich habe 'ne also, meine Freundin kommt aus dem Iran, aus Persien und dann kocht sie
Ja. Ja, aha. Oh, die machen auch leckere Dinge, ja.
Ja, genau. Also, dann kofft äh, kocht sie ja oft persisches Essen und das ist dann echt lecker.
Mhm, ja. Ja, ja. Ja, ja, und die die haben auch
A zwischendurch mit Safran und so, das hatte ich vorher noch nie probiert, ist echt ganz lecker. Mi mit Safran.
Ein was? Ein was? Ach, mit Safran. Ja, den esse ich auch gerne. Ja, den esse ich auch gerne, ja. Oder oder Curry. Curry und Paprika zusammen, das schmeckt auch lecker.
Ja, ja. Ja.

Ja, genau.
Ne, ne, ne, ne.
Sowas mag ich auch gar nicht. Da geht man auch wieder hungrig aus dem Restaurant raus, weil das
Mhm. Ja, ne?
weil die Portionen einfach so klein sind.
<chuckles> Das ist richtig, das ist richtig.
Ja, das mache ich noch nicht. <chuckles> Ja.
So, was macht sie denn sonst so? Wa wa was denkt deine Freundin über die über die deutsche Küche? Hast ihr mal was richtig zünftiges, Deutsches gekocht?
Ja. <giggles> Ja, wir waren ja auch schon hier öfters mal so in äh, so Gasthäusern dann essen, so richtigen Kneipen. Äh
Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
Ja, klassisches, äh, Schnitzel oder so 'ne Haxe, Schweinehaxe. <chuckles> Ja.
Mhm. Schnitzel. Mhm. 'Ne 'ne Haxe? Sie hat 'ne Schweinehaxe gegessen. Was? Aha.
Ne, die hab ich dann gen äh, nommen, aber sie die <chuckles> sie hat dann auch probiert.
Die hast du gegessen. <laughs> Ich dachte schon. Warte mal warte mal. Ja, wie sieht's aus mit'm Sauerkraut? Ein Rippchen und ein Sauerkraut und und und paar 'n Salzkartoffeln. Hat sie sowas schon mal?
Mhm. Ja, so was hat sie auch schon mal gegessen, aber meistens sind ihr die deutschen Sachen ja, nicht der größte Fan. <chuckles> Meistens sind ja die Sachen 'n bisschen langweilig oder schmecken 'n bisschen komisch. Ja. <chuckles> Ja, die w die im Iran, die s w würzen halt sehr stark, ne? Die sind das halt gewohnt, dass die Sachen richtig stark gewürzt sind und dann, ja
Ja. Ja, ne, findet sie nicht gut? Ja. <laughs> Ach, langweilig, ist ja 'n Ding. Na ja, na ja. Mhm. Ja. Aha, aha. Äh. Aha. Ja.
fehlt der das hier so 'n bisschen.

Wann denn denn willst du dir die die Zunge sauber machen, dann bist du am am Waschen, ne? Ne, das ist nicht meine Sache. Und hier sind einige Dinger so, die haben das Hühnchen, die sagen dann: „Ah, das ist scharf.“ Äh, meine Brüder waren mal zu Besuch, das war in den 90ern, ja. Und mein kleiner Bruder also, der ist der kleinste von uns, aber ja. Und, äh, d er hat dann natürlich immer, da war er noch, äh, ganz jung und da dachte er, „mal einen auf Macho“, und er wollte jetzt das scharfe Hühnchen, die die Hühnerbeinchen da essen und er dachte, das wird er bringen. Ich muss so lachen, gibt acht, die Frau bringt ihm die die die Hühnchenbeine und da war noch so 'n so 'n so 'n Sellerie mit dabei und mein Bruder steckt einen im Mund, legt ihn wieder auf den Teller und hat den Teller nicht mehr angefasst. Hättest sein Gesicht gesehen, hat nichts gegessen nichts gegessen. Doch so scharf sind die hier. Ja, ja.
Ja. Ja. <chuckles> Nicht Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. <snorts> Oh, man, ey. <snorts> Äh, ja. <chuckles> Ja, da muss man echt aufpassen, vor allem, wenn man in thailändische Restaurants geht. Die sind immer ex in thailändische von Thailand. Die essen ja sehr scharf.
Aha. In in was? Ja, ja. Hm. Ja. Ha.
Ja. Aber generell mag ich das eigentlich. Ich finde, das ist 'n echt gutes Gefühl, dieses Brennen. Und dann, wenn man dann Milch trinkt, ist das so richtig erlösend. Ich mag das sehr gerne. <laughs>
Und Ja. Ha. Aha. Ah, <laughs> also also, wä haust du dir auch mal selber über den Kopf und dann tust du das Eis drauf und machst: „Ah, jetzt fühle ich mich gut." <laughs> Ja, das hat mich dran erinnert, als ich a als Kind, als w wir Gulasch machten, für mich war das zu scharf als Kind. Ja, das habe ich auch immer gemacht, Milch danach getrunken. Deshalb musste ich auch so lachen. Ist witzig. Na ja, gut. Es geht auch. Jedem das seine, ne?
Ja. <laughs> Genau, ja. Ich mag das Gefühl, ja. <snorts> Ja. Genau. Ja. <chuckles> Ja. Genau, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Gut, also, wir sprechen uns noch mal, und bis dann, ja?
Ja. Bestimmt. Hoffe ich, ja. Ja, bis dann.
Alles klar, tschüssi.
Schönen Tag noch. Tschau.